Entendi. Eh, eu vou eu vou tentar essa parte dos prós e contras, só que a até mesmo, assim, indo pelo lado que você estava comentando que a carga emocional de até os pais, quando os pais ficam velho, você está dividindo, né? Então um fica um pouco, outro fica ali, outro ajuda, quando um não pode ajudar. E ela viveu isso, porque ela teve uma irmã né, que foi na verdade foi uma prima dela que viveu com ela a vida toda, né, e aí ela ainda ela chega e ela fala assim para mim: "Ah, mas olha aí minha irm eh, minha irmã." Porque ela chama até de irmã, para você ver, ela chama de irmã. Ela não foi necessariamente minha irmã para viver a vida toda comigo, mas aí o caso dela é muito específico, sabe. Porque as 2 foram na foram quando eram pequenas, as mães, né, meio que abandonaram, assim, foi a família que criou, então criaram juntas as 2. E eu falo muito para ela: "Ah, quando a sua mãe ficar mais velha, e aí? Você vai ter a sua irmã para estar dividindo essa carga emocional." Aí ela "Ah, mas eu não posso botar um filho no mundo pensando de que no futuro ela vai ter que cuidar de mim." Aí eu falo com ela, né, que: "Ah, mas, eh, isso não seria um argumento porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você realmente vai precisar e a sua visão de hoje vai ser totalmente diferente da visão de você com 60, com 70 anos." Só que, assim, é é difícil, eu tenho esse desentendimento entre a gente ter fi 2 filhos que é bem complicada.
Uhum. Ó. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. É, perfeito. É, eu sei, eu estou te entendendo. É, eu estou te ouvindo, estou estou percebendo, realmente, né, que tem aí um conflito. A agora, o o a sugestão, assim, seria o ideal pensar nos prós e contras. Porque 1 já está combinado, o que seria financeiramente ter mais 1, o que, assim, em termos de, né, logística, em termos de moradia, qual impacto seria ter mais 1 filho. Essa coisa do futuro assim, eh para o filho, não para ela, então, de repente, assim: "Ó, ele não vai ficar sozinho no mundo, caso um dia a gente falte, ele vai ter um irmão." Que é uma verdade, né, a gente não é eterno, né, nós não somos eternos.
Certo. É, isso é verdade, eu não eu eu não usei eu não usei esse argumento, eu não cheguei a usar esse argumento. Isso foi um bom um bom conselho.
É, eh, é um é um argumento. E aí tentar converse conversar e entender, assim, tentar desmistificar alguma verdade que ela tem interna sobre, ah, ser mãe, sabe, sobre ter filhos aí E aos pouquinhos, daí, tu vai conversando, conquistando, abrindo a possibilidade dela enxergar 2 irmãos, sabe? Dela ter 2 personalidades dentro da casa, e e falar muito do teu lado que você falou há pouco de ser parceiro.